Guarda, volevo parlarti proprio del bilanciamento di autenticità e il desiderio di piacere. Ehm, questo tema, ehm, rapportato al alla musica, perché io è da più di 20 anni che, ehm, sono un un dj, ehm, e, ehm, diciamo che, mhmm, mi sono fatto un nome in un circuito particolare, ehm, suonando particolare musica, ehm, afroamericana, hip hop, ehm, piuttosto che appunto comunque sempre musica, ehm, del genere, mhmm, black, diciamo. Ehm, però, appunto, mhmm, poi sono iniziate a, ehm, piovermi, uhm, chiamate anche in altri ambiti, altri circuiti, anche, ehm, partecipare a eventi, uhm, per che ne so, brand di telefonia, piuttosto che società sportive, piuttosto che determinati eventi in cui mi chiedevano magari di suonare tutt'altro e, ehm, sono stato un pochino additato, e anch'io mi sono sentito effettivamente un po' così, ehm, perché ho perso un po' di autenticità, no, mi sono un po', uhm, svenduto e, mhmm, diciamo per ehm, per guadagnare qualcosa in più, ho dovuto comunque abbassare il mio desiderio di piacere a suonare un determinato tipo musicale, e anche a risul cioè sono risultato meno autentico, perché appunto, ehm, in tanti hanno pensato un po' che magari mi sono venduto. Non so se mi spiego.
Ah, okay. Sì, sì, no, ho capito assolutamente che cosa intendi. Ehm, allora, adesso, magari, ne parliamo un attimino così capiamo un po' come, ehm, uhm, risolvere anche la questione perché immagino che, insomma, non sia ovviamente piacevole sentirsi in questo modo per cui nel momento in cui, ehm, magari ci si allontana un po' dal proprio genere, mhmm, ehm, per andare un po' incontro ai desideri di quelli che immagino fossero una sorta di clienti per te, visto che, mhmm, mi parlavi di, ehm, appunto di essere pagato, ehm, insomma, appunto, non è mai piacevole, no. Ma, mhmm ,ti volevo chiedere, hai detto che ti sei sentito, beh, tu in prima persona di esserti un po' allontanato da quello che ti faceva piacere fare e anche di essere stato additato. Ti volevo chiedere, appunto, se magari con queste persone, mhmm, <swallows> c'è stato proprio un confronto in cui ti hanno proprio detto, oppure, magari più fatto capire un po' tra le righe, uhm, che cosa pensavano e appunto tu magari come hai rea reagito a queste situazioni.